Sí, mira, te voy a platicar otra cosa que nos pasó. Nos pasaron muchísimas aventuras, pero una que me encantó fue que una vez, una de esas noches, porque comenzabas a a patrullar a como a las 10 de la noche, y terminabas, pues, ya cuando empezaban a salir los rayos del sol, prácticamente estabas despierto toda la noche. Había veces, pues, que sí te quedabas dormido y y la tortuga ahí a un lado tuyo, de haciendo el nido y tú, pues, como bien dormido. Pero un día, estábamos ahí esperando que salieran, y empezamos a ver como como si fuera un barquito, o sea, decíamos: "¿Es un barco", pero no podías aluzar. Entonces, estábamos observando que se acercaba, y que se acercaba, y pues resulta que hay unas tortugas, que son muy escasas, casi no llegan, pero son gigantes, son las llamadas laúd, se llaman tortuga laúd. Y cuando la vi que llegaba, no lo podía creer, porque era del tamaño de un Volkswagen. Entonces, con toda esa esa caparazón gigantesco, caminó y nosotros ah, pero bueno, o sea, fue tan impresionante. Es como si te transportaras a las a las eras geológicas, como si estuvieras viendo un fósil viviente
Mm. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Mm. Mm, claro. Ujú. Ajá ¿Las Galápagos? Ah, okey. <chuckles> Guau. Ajá. Ajá. Un un dinosau ajá, sí, sí, sí.
un dinosaurio. Entonces, ya que puso sus huevecillos, este, pues ya sabrás, las fotos, todo mundo ahí con las fotos, para comparar el tamaño, y luego así, tan enorme como como vino, y tan tan tranquila, y tan paciente, porque tienen una paz, las tortugas transmiten paz, igual se dejó tomar las fotos, se dio la media vuelta y se regresó al mar, se y se fue. Eh, pero fue increíble, incre y no me ha vuelto a suceder, no he vuelto a ver ninguna igual en toda mi vida.
Claro. Sí, okey. Ah. Qué